Oh oke, jadi tapi, eee, kue tetep ada gitu, Kak?
Betul, kue tetap ada wajib kalau kata Mama aku mah.
Itu biasanya, eee, meskipun kue ada itu tiup lilin atau nggak tuh, Kak?
Tiup lilin banget, justru itu, eee, fungsi kenapa wajib adanya si kue karena biar ada momen tiup lilin dan ngedoain satu sama lain, gitu.
Ah ya ya. Hmm, ya, itu tradisinya berarti dari kalian kecil gitu ya anak-anak, eee, ibu kalian kecil gitu, Kak?
Betul. Iya eee, eh nggak, dari kita kecil sih, ibu aku kecil, aku nggak tahu deh gimana. <laughs>
Iya maksudnya dari dari dari anak-anaknya kecil gitu ya? Oh.
Heeh, betul betul, dari zaman aku kecil itu biasa. Kalau zaman aku kecil malah, eee, bener-bener mengundang banyak orang mungkin karena anak kecil kali dia pikir makin banyak yang diundang anaknya makin happy kali ya, padahal ya nggak ngaruh gitu, jadi ya sampai mengundang keluarga besar lah atau teman main lah, gitu.
Mhm. <chuckles> Oh iya iya. Oh oke, tapi tetep nasi uduk gitu, Kak, gak ada kalau pas waktu ya lagi kecil kan biasanya ya gitu, ada yang namanya eee, apa, nyetel musik ulang tahun gitu kan. Eee, oh ada banget ya. Hmm, Iya iya.
Heeh. Betul, ada banget ada banget. Ada ada banget, zaman kecil sih kayaknya lebih meriah ya dan ngga dan kayaknya bukan nasi kuning deh, kayaknya kalo zaman kecil aku lupa masakannya gitu cuman secara, eee, undangan tuh lebih meriah tuh dan acara pastinya.
Hmm oke. Berarti, eee, ibu itu seantusias itu ya ketika anaknya ulang tahun gitu termasuk kalau misalnya eee, apa ya, ayah gitu, ayah yang ulang tahun sama juga, Kak, dirayakan dengan seperti itu?
Iya.